Heu, ouais, enfin moi j'ai j'ai un peu plus de 40 ans là. Donc, heu, en fait, j'ai j'ai des copines, ouais, enfin je pense, heu, notamment bah, une c une amie en particulier, heu on s'est connues au lycée.
Mmh. Mmh mh.
Et heu, tu vois, on a vécu, heu, vachement de choses ensemble, dans le sens où, heu, il y a un moment donné, heu, c'était la petite copine, heu, la petite amie de mon d'un de mes frères, tu vois? Donc pour te dire, enfin, mmh, enfin c'était devenue, heu, ma belle sœur quoi, tu vois?
Ouais carrément, ouais. Ouais c'est avec cr Elle fait partie de ton histoire, ouais, carrément, ouais.
Ouais, voilà, voilà, on a vécu beaucoup de choses ensemble, heu elle est on a passé beaucoup de vacances ensemble. Hem, on est devenues maman à peu près au même en même temps. Enfin, tu vois, il y a eu beaucoup, beaucoup de de choses, heu, qu'on a vécues, qui nous ont rapprochés et tout.
Mmh, bien sûr.
Et en fait, heu, bah depuis le déménagement, clairement, heu, oui, on va, alors tu sais tu s tu sais ce qu'on fait? On s'envoie des trucs sur Instagram, heu heu, des vidéos qu'on qu'on trouve et on s'en on s'envoie nos vidéos. Ouais, voilà. Mais, heu, mais ça fait je sais pas, ça fait au moins 3 mois qu'on s'est pas eu au téléphone
Ah les reels là, ouais, ce genre de choses, oui. OK.
heu, enfin, des trucs comme ça qui font que je me dis: «Mince, mais, heu, mais pourquoi en fait ça me saoule quoi, je j'aimerais tellement hem», ah oui, oui, oui. Ouais.
Ah oui, mmh. Ouais. Tu as ce manque, clairement. Tu as ce manque de cette relation, cette proximité et beh 1° est-ce que vous en êtes parlées toutes les 2 de, ça? Enfin ce que tu as dit: «Tu me manques», est-ce que tu as exprimé tes émotions? Est-ce qu'elle a exprimé ses émotions?
Oui, oui, oui, clairement, clairement. Tu vois, on se le dit, heu, par message, heu, on peut se dire: «tu manques et tout». Mais, en fait l comment dire? La vie de
Ouais m il y a tu manques et tu manques aussi.
Oui, oui, oui, non, mais c'est surtout que, je pense que c'est la vie de maman aussi, heu, tu vois? On se laisse un peu, heu, on se laisse un peu, heu, submerger par par notre quotidien. En plus, elle elle a 2 enfants carrément. Heu, le travail, la vie de famille, heu, gérer des enfants et tout tu vois? Je pense que en fait, on se laisse submerger l'une et l'autre de notre côté. Et au final ouais.
Ah c'est vrai, ouais. Tu emploies le mot «submerger» quand même, le mot submerger il est fort. Ça veut dire que la vie, elle t'empêche de faire tes propres choix. Mais est-ce que tu enfin, est-ce que tu regrettes, heu, ces choix de vie quelque part? Est-ce que tu regrettes ce que la vie t'impose?